Lindíssimo, lindíssimo. É nossa, é muito bonito. É muito bonito.
Linda. Hum, mas como "bonito", né, as construções, o a natureza as construções? Ah, tudo? Tudo, em geral. Hum, que que engraçado hã.
e as construções, a natureza, tudo é belissimo Outra, também que não é que superou, mas é que eu achei muito emocionante, foi Roma.
Aham. Hum. Roma? Ah, ah, sim não, com certeza. <chuckles> A as aham. Sim. Você conseguiu ver a as as construções antigas, e tal? Sim?
É. Roma, porque o império romano foi uma coisa muito poderosa, né. Sim, sim, no Coliseu andamos aquilo tudo. Fui ao Vaticano. Muito legal. Muito, muito. E assim como é que eu vou te falar? Você sente em Roma como eles foram poderosos mesmo.
Aham. Ah, legal. Sim, sim. Hum. Hã. Hum. Hum. Como a o tipo, a convivência deles, e tal?
Sabe. Porque eles achavam que eles iam dominar o mundo, né. O Império Romano achava que nunca fosse acabar.
Aham. Ah, sim. Sim, sim, eu lembro da História.
É muito interessante, é muito interessante. Eles são muito bacanas, eu gostei muito. Eu gosto muito da Itália. Né. Já fui a Verona, Verona é uma gracinha, também. Verona é a terra onde tem onde moraram Romeu e Julieta, né.
Até tenho que rever depois. Mas, sim. Uhum. Sim. Ah, Itália. Aham. Hum. Hum, da, Vero Verônia?
Verona.
Verona. Olha, vou pesquisar, também, isso. Que até Verona.
Verona, Verona pesquisa, fica perto de Milão, perto da Bolonha.
Certo. Que nossa, eu tenho von muita vontade de visitar a Itália, também, é um dos e, tipo, é o meu 2º, assim, que que eu tenho. O 1º é a Fran é França. É.
Ai nossa, Costa Amalfitana. É meu sonho. Nossa, de lambreta.
Hum, pois é. Só que falam que França tá tá tá com problema, né. Que que de protesto e tal lá, então, eh ou Paris, na verdade.
Ah, não sei, eu eu, olha, eu nunca vejo essas coisas, eu nunca vejo essas coisas,. Eu viajo, assim, sabe tá, enfim. Eu eu
<chuckles> Aham. Sim, sim, tudo bem. Não, sim. Você só se diverte, verdade. Mas só se se for evitar, e se hã. Natureza, aventura, né. <laughs> Aham. Pois é. Ah, quando eu era criança eu eu eu queria ficar no hotel pra poder brincar com os brinquedo que eu tinha ganhado do do do Estados Unidos.
Sim. Eu vou pela cultura. Eu vou pela natureza. Eu vou é. Sim, descansar, não. A gente não pensa em descanso, né, claro. Não ah ah, legal! <laughs>
<laughs> Ma ma mas meus pais sempre falavam: "Não, a gente vai"
Tá aí uma coisa que não me incomoda, é hotel.
Hã. Hotel?